Olha, então, eh, eu preciso de uma ajuda sua, né, de uns conselhos na verdade, porque, eh, eu tenho me incomodado muito, já há algum tempo, eh, a respeito da da forma como eu lido comigo mesma, sabe. Eu tenho um
Tá, me conta o que tá acontecendo?
Pois é, eu tenho um eu costumo ter uma voz crítica interna muito forte, mas, assim, é uma crítica muito, eu diria destrutiva, sabe. Ela é muito sabotadora, né, e o enfim, e isso tem gerado alguns problemas, eh, na minha vida pessoal, profissional. Eh, porque eu acho que
Uhum. Tá. Tá, eu vou fazer umas perguntinhas pra ver se eu consigo entender e poder te ajudar um pouco. Eh, essa voz, né, eh, vamos falar assim, ela aparece numa alguma área específica da sua vida, ou de uma forma geral você tá falando?
Tá bem. Olha, aparece de uma forma geral, mas na eh, na ve na na <clicks tongue> atividade que eu faço, na vida profissional e na na igreja, que é onde é um grupo que eu faço parte, né. Eu faço parte de uma comunidade, sabe, evangélica e aí, eh, eu tenho lá existem muitos projetos, né, muitas palestras, muito grupo de apoio, e eu faço parte de todos esses projetos, sabe. Eu tô sempre envolvida com alguma parte, assim, bastante importante em em que eu tô com muita visibilidade, que eu tô muito em destaque, né, as pessoas estão sempre ali pra me ouvir, então
Uhum. Aham. Então você é uma pessoa impa afinal você é uma pessoa que, eh, tem uma certa, digamos assim, não sei co exatamente qual palavra utilizar, mas você tem uma certa influência dentro da igreja que você frequenta?
Exato, exato, eu sou líder de um grupo dentro da igreja, e também faço esses projetos de uma forma geral pra toda a igreja, ou seja, esses esses eventos, né, elas são pra igreja toda, mas também tenho essa liderança desse pequeno grupo, né, que é um grupo de apoio, enfim. Só que toda vez que eu eh, tô sempre me colocando à disposição, porque afinal de contas o meu papel é esse ali dentro da da comunidade, né. Então, eh eu tô sempre nesse lugar, só que eu sempre acho que eu não fui bem, que as pessoas não receberam aquilo que eu que eu quis passar, né, que a minha comunicação não chegou, não foi clara, aí, eu no meio de repente da apresentação, essas vozes começam: "Ai, caramba, eh, não tá sendo bom, as pessoa to não tô sendo compreendida", principalmente quando as pessoas, assim, começam a a olhar pra teto, olhar para o lado, pega telemóvel.
Tá. Uhum. Tá. Aham. Você acha que elas vão perdendo o interesse, e aí, a hora que é essa voz começa a ativar em você.
Exatamente, exatamente, e aí, eu fico achando que é pessoal, sabe. E e, aí, essa é muito, assim, me bloqueia para as próximas, sabe.
Aham. Olha. Tá, primeiro de tudo, você tem que também pensar que eu entendo a a totalmente o que você tá falando, assim, eh, não não tô v v validando, mas, assim, o que acontece também? Cada pessoa tem uma cabecinha ali que vai passando um milhão de coisa na cabeça dessa pessoa, cada um todo mundo ali tem seu probleminha, seu seu até mesmo um TDAH, até mei um déficit de atenção, alguma Olha aí, <chuckles> tá vendo? Então, assim, eh, pelo fato da pessoa não tá prestando atenção, não significa que você não tá faze exercendo bem o seu papel de líder da igreja tá, no momento que você tá lá, passando a palavra ou que seja. Eh, pode ser também que essas pessoas elas têm um milhão de problemas, elas têm outro planeta assim, outro mundo, então, tenta não levar isso pra esse lado pessoal. Porque, assim, eh faz o seguinte também, da próxima vez, se grava, pede pra alguém gravar você, palestrando, falando, lá, e comece a ver isso. E aí, você tenta se você achar que tem alguns pontos que têm que ser melhorados e tudo isso, você vai trabalhando Exatamente.
É, é verdade. Eu inclusive, eu inclusive tenho. <chuckles> Uhum. É. Hã. Uhum. Sim, aí, eu tenho oportunidade de de melhorar, né, de tenho essa visão de crescimento também, né.
Exatamente, mas não não não se bota nesse lugar não. Pensa nisso, cada um tem ta ta sua cabecinha ali, tá passando um milhão de coisas. Então, assim, não leve de maneira do do lado para o lado pessoal.
É. Verdade. É, isso realmente é uma falha muito grande minha, porque eu acabei desenvolvendo isso, sabe, eu já toda vez que eu estou nesse lugar, que eu vou exercer a aquilo que eu me propus, porque eu, assim, eu me dedico muito, sabe. Eu estudo muito, eu, hum, tenho uma entrega muito grande, então assim, eh, não faz o menor sentido, sabe, eu s eu na hora da execução, eu me sentir tão insegura assim, entende, por tudo que eu vou construindo ao longo do processo, né. Por exemplo, da criação do projeto, eu estou totalmente envolvida com aquilo. E e n realmente não fari não faz muito sentido eu trazer essa insegurança, porque eu tenho um embasamento, sabe.
Uhum. Claro. E se você faz tudo isso é é isso, você tem você tem conhecimento, você tem, eh, você não está ali falando uma coisa uma besteira que você não tem o e o aprendizado, o estudo, né. Você está falando ali de um tema que você você estava comentando, você está falando, você estuda, você analisa, você faz tudo, então assim, não é um não está falando uma besteira que ninguém vai prestar atenção, sabe.
Uhum. É, isso isso você tem razão, besteira, realmente, eu não costumo fazer, mas também tem esse outro caso que você citou, que também é um complicador na minha vida, porque eu tenho TDAH também. Então assim, mas nunca parei para pensar que as pessoas que estão ali também possam ter, entende. Realmente eu nunca parei para pensar sobre isso, porque pode ter também na plateia outras pessoas na mesma situação que eu. Então eu já entro com aquele estigma, assim, né: "Ah, eu eu tenho déficit de atenção, então eu tenho que lembrar, eu vou es eu não posso esquecer", então eu já entro com aquela pressão, sabe, aquela
Tá. <laughs> Sim, está vendo. Me um tensa, né. Já começa já
Exato, já começo tenso, porque é uma dificuldade que eu tenho, por isso que eu estudo tanto, por isso que eu costumo, eh, mergulhar tanto naquilo, porque eu preciso realmente de muito embasamento, porque se eu esquecer uma coisa, eu tenho as outras coisas para lembrar, sabe. Só que o fato de eu saber que eu tenho isso, e realmente eu me perco às vezes, eu começo a falar, depois eu esqueço, assim, é uma coisa louca, porque eu esqueço às vezes a frase anterior, então
Uhum. Aham. Você você essas apresentações que você faz, você bota você tem elas em ela em um papel também, com os tópicos, com os assuntos ou você vai falando, vai falando e deixa fluir a coisa?
Não, eu eu eu tenho os tópicos, eu crio os tópicos, só que na hora de desenvolver aquele tópico que eu que eu o tópico que eu coloquei, né, de guia, eu às vezes eu eu esqueço do que que eu ia falar naquele tópico. Assim, é é desafiante para mim. Assim, é desafiante e por isso que, muita das vezes, eu fico com essa voz, com essa vozinha, sabe. Tipo: "Ai, você vai esquecer, as pessoas vão vão perceber, vão achar que, cara, eu não me preparei, que eu não", sabe, "que eu no que eu estou ali e não sou capaz", e aí eu mesma fico com depois com essa com com esses pensamentos negativos, né. Se eu esqueço, por exemplo, né, eu eu até tento retomar, mas às vezes vem uma coisa, assim, estou totalmente fora do contexto daquilo que eu estava falando. Eu tento voltar e como não não consigo
Aham. Aham. Aham.
eu acabo falando outras coisas, entende. Então assim, é um desafio para mim, aí eu fico com esses pensamentos negativos p por esses fatores todos, então realmente eu não estou conseguindo gerenciar isso, sabe, essa minha dificuldade.
Aham. Olha, desculpa minha ignorância, mas assim o te eh, tem alguma eu sei que quando a pessoa, ela tem o déficit de atenção, tem algumas medicamentos para que isso possa ser melhorado, né, algum o o para o TDAH, tem alguma coisa que possa ser feita o
Tem. Tem, tem uma medicação sim, que é própria, mas eu vou te dizer, eu sinto muita dor de cabeça.
Ah, não te faz bem, né.
Não me faz bem, eu eu tomo, e aí, assim, me dá aquela aquele foco, né, que o a intenção dele é isso, né, te de te levar, te dar foco, concentração, eh, energia. Então só que passa as horas, assim, tipo 3 horas depois que tomei, me vem uma enxaqueca, uma dor de cabeça insuportável. Aí não vale a pena, aí eu acabo que eu não uso. E aí eu tento, realmente, por meios próprios, assim, eh, tirar as distrações o máximo possível, ir para um lugar mais isolado, sem barulho. Deixo a rede social de lado, deixo o tele
Uhum. Ui, aí não vale a pena, né. Claro. Claro. Claro, isso é muito é. E deixa eu te perguntar, quando essa vozinha, ela está ali te atacando, te atazanando, eh, você já você tem algum método para tentar aliviar, para que essa voz se cale? Ou essa voz, ela fica ali intensamente até o final? Vamos botar exemplo, a apresentação, eh
Ah, ela fica na verdade ela já começa antes. E e realmente, assim, eu não consigo ainda ainda não consegui encontrar uma forma de acalmá-la, sabe. Então já começa antes, que eu fico nervosa, e a minha mão sua e enfim. Aí é antes, durante e depois, cada momento é uma voz diferente.
Uhum. Tá. Ai, tadinha, <laughs> sinto muito. <laughs>
É é. É é d é muito desafiante, sabe. Realmente eu preciso gerenciar isso, porque isso me faz mal, sabe, tanto na mente quanto no corpo, que eu sinto também reações no corpo, sabe. E da ansiedade, essas coisas assim.
Claro. Aham. Ai, olha, eu sinto muito que você tenha passado por es esteja passando por essa situação, mas, assim, crê em você mesma, faz isso que eu te falei, se filma, a assiste você se apresentando, porque daí é isso, os pontos que possam ser melhorados, você tenta melhorar eles, e aí e saber v eh, reconhecer os momentos que foram bem feitas a apresentação, saber o quão exatamente, exatamente. Se enaltecer e falar: "Olha aí, eu sou capaz sim, eu consigo sim", e é normal que dentro de uma apresentação, mediante de algumas outras pessoas, você fique nervosa e alguém se desconcentre, mas, assim, eh, não duvide de você, tá. Cala essa vozinha den interna, porque você é sim capaz, tá. Você não tá nessa posição na igreja por por acaso, é porque você sim é uma pessoa capaz. Então eu te desejo muita sorte, viu.
Ah, enaltecer, né, esses momen Hum. É. Tá bem. Aham. É verdade. Eu Olha, muito obrigada. Eu realmente vou procurar uma pessoa, eu tenho pessoas de confiança que podem me gravar, e eu acho que essa dica foi muito bom. Olha, eu te agradeço e eu acho que pode dar super certo. Obrigada, tá.
Obrigada você. Até uma próxima. Tchau.
Tchau, tchau. Até a próxima.